Emm, aslında, eee, biraz da kişisel ve kişiye göre değişen bir konu belki. Eee, insa bazı insanlar güvensiz bir ortam olduğunda, eee, daha insanlara karşı daha güvensiz yaklaşabilir. E, bu biraz da geçmişte yaşadığı olaylarla ilgilidir diye düşünüyorum. Yani, muhakkak, eee, birine karşı güveninin sarsıldığı bir noktalar vardır ve insanlara güvenmekte zorluk yaşayabilir. Eee, bunun birden fazla bir senaryo hikâyesi olduğunda, evet, insanlara bence artık, eee, güven sarsılabilir ve iletişim, eee, bozulabilir. Eee, bu anlamda bence duyguları kabul etmek ve onları tanımak gerekir diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet, haklısın.
Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Eee, ben bütün ilişkilerde güvenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İş ilişkisi, işte, arkadaşlık, eee, anne baba, eee, duygusal, eee, ilişki olsun, yani ben güven olmadığı bir ortamda sanki, eee, ilişkinin devam etmeyeceğini düşündüm aslında ve güven kazanmanın gerçekten, eee, özellikle şu dönemde çok zor olduğunu, eee, bir insanın güvenini kaybetmenin de bir o kadar kolay ve hızlı olduğunu görüyorum. Aslında bu çok şey. Eee, sen mesela bir insanın güvenini kazanmak için ne yaparsın ya da bir şey yapar mısın ya da doğal mı gelir? Ne düşünürsün bu konuda?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, ımm, yani, ben kendi adıma, bütün ilişkilerimde, aileyle ilişkim, işte partnerimle olan ilişkimde, çocuğumla olan ilişkimde, eee, açık açık ve her zaman şeffaf olmaya çalışırım. Eee, bu bence güvenli bir ortam ve güvenli bir iletişim oluşturuyor o eee, ilişkiler arasında. Emm, benim çok önem verdiğim bir noktadır. Bence biz karşı tarafa nasıl gidersek bu güvenli, işte, eee, işte açık ve şeffaf ortamı oluşturduğumuzda, karşı taraftan da bunu alabiliriz diye düşünüyorum. Aksi hâlde benim için iletişim çok zorlaşır çünkü. Emm. Hıh.
Hı hı. Anladım. Kesinlik O zaman aslında güven senin için biraz daha açık iletişimde olmak mı?

Doğru. Doğru. Eee, yani, tabii ki, ııı, açık iletişimde olmak aynı zamanda, eee, hani şey durumu vardır ya, işte, söylemiyorsam yalan değildir. Saklamak da aslında bir konuyu ya da arkadan iş çevirmek birinden, eee, habersiz. Eee, bunlar da bence güveni sarsan, eee, durumlar benim için. Eee, bence muhakkak o, eee, eee, yapılan ya şey her neyse benim gün yüzüne çıkar diye düşünüyorum. Eee, o yüz o yüzden, ııı, benim benim yap Yani mümkün olduğunca yapmayacağım bir hatadır. Eee, peki sence, hani
Hıı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Hiç yok mudur sakladığın bir şey?
Bir yani
Yani açıklayabilir miyiz? Bil bilemedim o konu kısmında. Yani mesela ü üzeceğini düşündüğün bir şey mesela. Anneni ya da partnerini üzeceğini duyduğun bir durum var ve yine de söylemeyi mi tercih edersin?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, ımm, şöyle, aslında bu ailemle olan ilişkim de biraz farklı. İşte, kendi, eee, evlilik hayatımda biraz daha farklı. Evlilik hayatımda kesinlikle sakladığım bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum her anlamda. O yüzden, eee, sakladığım bir şey yoktur. Özellikle her şey açık ve, eee, şeffaf bir şekilde konuşabildiğim bir noktadır ama tabii ki ailemi, işte, bazen yaşadığımız zorluklarda, emm, eee, söyleyemeyebiliyoruz, işte, üzülmesini istemiyoruz. B e, bu gibi durumlar biraz daha, emm, aslında güveni sarsmak adına değil, eee, be bana kalırsa biraz daha empatik, eee, yaklaşmak, karşı tarafı da düşünmek, eee, üzülmesini istemek, biraz daha duygusal yaklaşmak bana göre ama Hı hı. Hı, hı hı. Acaba karşı taraf onu bilmek ister mi kötü bir şey de olsa? Bilmek istemez mi? Bence konu bu değil mi? Yani, belki, işte, annene ya da babana sorduğunda ya, ben, eee, sen üzülme diye senden bunu sakladım ama belki o istemiyor öyle bir şeyi saklamanı. Eee, o çok ince bir nokta. K kararını iyi vermek lazım.
Hıı. Anla Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı. Evet. Ve belki, e, çok pardon böldüm. Hı. Evet. Evet. Aynen. Belki de şey, emm, güven, yani, eee, ilişkide olduğun kişinin, eee, her an temas ettiğin yakınlığa bağlı. Şimdi eşinle, eee, kızınla her gün aynı evdesin, e, ama ailenle daha az sıklıkta görüşüyorsun. İşte, görüştüğün ba Belki daha az sıklıkta görüştüğümüz kişilerden bazı şeyleri söylememek, ımm, daha kolay olabilir, eee, diye düşünüyorum. Peki. Eee, mesela güvenini kaybettiğin biri oldu mu hayatında?
Hı hı. Hı hı. Evet, ben de aynı düşünüyorum.

Benim için güven gerçekten çok önemli. Güvenmediğim bir ortamda asla, eee, kendimi rahat hissedemiyorum. Güvenimi kaybettiğim birine karşı da tekrar güvenimi kazanmanın çok zor olduğunu, eee, düşünüyorum. Yaşadığım bir, eee, tecrübeden belki paylaşırsam daha net anlaşı
Hı hı. Hı hı. I hı. Olur.
Eee, bir 5 yıl önce, eee, eski eşim beni aldattı. O arada, eee, güvenim kırıldı ona karşı ve daha sonradan, tekrardan evet, yeniden devam edelime karar verdiğimizde bile, her yaklaşımın arkasından sorgulamaya başladım. Ben ona güvensiz yaklaştım. O da her zaman güvensiz yaklaşacağımı bildiği için, eee, o da strese girdi vs. Gördük ki, eee, aslında gü kırılan güveni yeniden bir, yeniden oluşturmak neredeyse çok imkânsız, yani, tabii ki de yaşanan olaya bağlı olarak değişir diye düşünüyorum bu konu. Yani, çok büyük, bir, eee, 2 tane çocuğum vardı, işte, çok büyük bir deprem oldu hayatımda. Dolayısıyla benim için ne yapsa, hani, ağzıyla kuş tutsa bir şeyi yoktu çünkü tamamen, ya kırıldı bitti. Hani, bir araya ge şansı olmadı ve ayrılmanın en doğru karar olduğunu, eee, düşünerek ayrılmaya karar vermiştik. Bazen çiftler deniyorlar, işte, tekrar deneyelim tekrar aldatıldıktan sonra vs. Ben inanmıyorum, yani, bir ilişki, gerçek bir ilişkide güven sarsıldığı anda bence bazı şeyler bitmiş oluyor ve tekrardan güvenini kazanmak çok çok zor diye, eee, düş ısı Bilmiyorum, senin hayatında çok büyük, böyle, bir kırıldım, ımm, şeyi ge oldu mu, yani, güvenini, eee, sarstın ve bir daha dönemediğin oldu mu bil
I hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Kesinlikle. Senin biraz daha derin bir kırgınlığın olmuş sanırım, değil mi? <clears throat> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, böyle bir örnek benim adıma olmadı açıkçası. Yani, senin, eee, örneğin biraz daha derin kırgınlık yaşadığın çünkü hayatını adadığın biri var ve orada, eee, a belki de travmatik, bir, eee, s olarak sonuçlanacak, bir sonraki hayatına girecek insana da güven problemi yaşayabilirsin bu sebeple. Ama, eee, bence, ımm, eee, güveni yeniden, eee, geri gelmesi bence de çok zor. Biraz sabır gerektiren bir şey. Eee, ih bence ya, eee, biraz daha terapi alınabilir bu konuyla ilgili uzmandan bir destek alınabilir.
Hı hı. Kesinlikle bir travma oluyor. Kesinlikle. Evet. Yaşadığım şeye geri <chuckles>
Iıı. Hı hı.